Jadi gini, Kak, aku akhir-akhir ini tuh punya masalah sama waktu tidur sih, Kak. Jadi waktu tidur aku tuh ya bisa dibilang berantakan ya, ini berantakannya bisa dibilang udah lumayan cukup parah sih, Kak. Karena ini tuh udah kayak ngeganggu ke kehidupan kerjaan, ke aktivitas sehari-hari lah gitu. Udah ngeganggu banget gitu, Kak. Jadi sekarang itu, ini tuh udah kayak sekitar 2 mingguan ke belakang itu loh mulainya Kak. Jadi aku kayak tidur itu bisa sampai jam 2.00, jam 3.00 pagi gitu, Kak. Terus bangun itu, bangun jam 9.00, jam 10.00 kan aku tuh sebenarnya punya jam kerja tuh di jam 8.00, jam 9.00 gitu ya, Kak. Sedangkan aku tuh bangun jam jam 9.00, jam 10.00 gitu. Walaupun walaupun kerjanya fleksibel tetep aja kayak ada beberapa orang yang dirugikan gara-gara aku terlambat dan telat bangun gitu loh, Kak. Ini udah bisa di tahap di tahap udah ganggu banget sih, Kak, dan aku kayak bingung gitu harus kayak gimana nih biar bisa kembali lagi ke semula gitu, Kak, waktu tidur aku. Karena ya ba banyak orang yang bilang dirugikan sih, Kak, selama aku kayak terlambat dan bangun siang gitu, Kak. Kalau kamu punya saran atau mungkin tips dan trik gitu, Kak? Biar aku bisa kembali ke pola tidurku yang semula. Kasih tau aku dong, Kak.
Oh. Kenapa tuh, Kak? Hmm, ngerti-ngerti. Oke, paham. Hmm, ngerti. Oh, paham paham. Mmm. Oke oke. Oke. Aku paham banget sih posisinya, apalagi kalau misalnya sampai dikeluhkan begitu pasti ada rasa bersalah gitu ya, ada rasa nggak enak gitu. Tapi itu wajar banget, apalagi kalau posisinya mungkin, eee, kamu sendiri memiliki hobi ya, eee, untuk minum, tadi kalau nggak salah tentang karena minum kopi gitu ya Kak?
Mhm. Iya Kak, bisa dibilang gitu, aku doyan banget minum kopi. Jadi kayak sore atau enggak jam 8.00, jam 9.00 gitu, aku selalu bikin kopi Kak, karena kalau enggak ngopi dalam 1 hari itu kayak ada yang kurang aja gitu Kak, dalam hidup aku kayak gitu.
Oh ya ya ya, ngerti banget sih kalau kayak gitu. Nah mungkin Kak, aku pengen, mmm, tanya-tanya dikit dulu gitu ya sebelum aku akhirnya menyimpulkan dan memberikan saran gitu. Kalau biasanya Kakak sendiri nih, sebenernya setiap hari jam tidurnya Kakak yang seharusnya atau yang sebelum berantakan ya, jam tidurnya Kakak itu di jam berapa sih Kak dan jam bangunnya di jam berapa gitu?
Oke, boleh boleh. Ya. Mmm, yang biasanya nih kayak hari kerja gitu kan, kalau hari kerja itu aku tidur udah mentok itu di jam 11.00 atau enggak jam 10.00-an lah Kak, itu udah bener-bener ngantuk banget dan itu langsung tidur, terus bangun itu jam 6.00, bahkan jam jam 5.00, jam 6.00 itu udah bangun Kak biasanya. Cuman entah kenapa ya mungkin gara-gara kebanyakan minum kopi atau gimana, aku juga enggak ngerti sih Kak. itu jadi kayak kebiasaan yang biasanya aku lakukan di hari libur, Sabtu, Minggu itu kebawa sampai sekarang ke kayak hari kerja pun, kayak kayak berasa hari libur aja sih Kak menurut aku gitu Kak. Jadi ini udah udah bisa dibilang di tahap yang cukup parah sih Kak menurut aku gitu loh, Kak.
I Oh, ngerti. Oh, ya ya ya. Mmm, paham juga sih. Nah, tapi kalau misalnya Kakak perhatikan ya kebiasaan minum kopi ini ya, Kak, itu tuh dari kapan sih kalau boleh tahu?
Ya. Kalau minum kopinya itu sebenernya udah lama banget, Kak, dari 3 tahun yang lalu. Cuman untuk kayak mungkin sebulan belakangan ya itu lebih intens gitu loh, Kak. Karena, aku kan e bisa dibilang orang yang doyan tidur siang gitu ya, Kak. Nah, tidur sia abis tidur siang itu aku langsung kayak, eee, minum air putih terus bikin kopi tuh siang-siang eh masih sore tuh kayak jam 4.00, jam 5.00 tuh bikin kopi. Nah, ketika malam harinya, itu aku kayak enggak tahu mau ngapain terus tiba-tiba bikin kopi lagi aja deh gitu, buat ne nemeni nonton, nonton TV, nonton Netflix gitu, Kak. Jadi ya bisa dibilang aku cukup banyak minum kopi sih dalam sehari bisa kam bisa kayak 2 sampai 3 gelas gitu loh, Kak.
Mmm, paham. Iya. Oh, astaga, ngerti ngerti. Mmm. Oke oke. Jadi, mmm, untuk frekuensi tiba-tiba jadi naik, eee, coffee intake-nya tuh baru-baru aja gitu ya, Kak, kurang lebih? Mmm, ngerti ngerti. Nah, tapi, eee, apa nih, Kak, hal yang sebenarnya mendorong hal tersebut gitu, Kak. Apakah karena Kakak mungkin stres di kantor atau memang karena, eee, pengen minum kopi aja gitu, Kak?
Betul. Betul banget. Kalau ngomongin stres sih kayaknya enggak ada sama sekali ya Kak. Emang bener-bener kayak misalkan nih Kak, eee, aku lagi nonton nih, entah itu nonton podcast gitu kan di YouTube atau lagi scroll-scroll sosial media gitu. Itu seperti harus ada yang nemenin gitu Kak. Entah itu cemilan ataupun minuman. Nah biasanya minumannya itu adalah kopi. Kalau enggak kopi, pokoknya leb minuman-minuman yang berkafein itu lebih cocok sih Kak di aku gitu. Kalau jadi itu yang biasanya nemenin aku di ket ketika sore, atau malam gitu Kak. Nah itu sih yang bikin aku kayak, harus banget ada kopi gitu loh Kak.
Oh, oke. Oh ngerti, iya iya. Mmm paham paham sih kalau kayak begitu, mmm, memang agak membingungkan ya Kak, apalagi kalau misalnya, hmm, Kakak tuh udah hobi minum kopi dan sudah terbiasa gitu untuk mengisi waktu luangnya minum kopi gitu ya. Tapi nih Kak, eee, apakah Kakak sudah pernah nih, kalau mungkin saran yang bisa aku berikan gitu ya, mungkin Kakak bisa mencoba untuk mengganti nih dari kopi misalnya, Kakak ganti menjadi, eee, hal yang lain gitu Kak. Misalnya, eee, coklat panas gitu, atau misalnya, mmm, teh gitu, apakah Kakak pernah Kak, mencoba untuk mengganti Kak?
Iya, bener. Iya betul. Iya. Tuh. Oke. Pernah sih, Kak, aku nyobain keganti ke teh yang teh hijau gitu ya, Kak, yang bubuk ditabur terus entar airnya tuh kayak jadi warnanya, eee, agak keruh-keruh gitu, terus kita minum ya, terus itu tuh tapi, eee, menurut aku rasanya tuh kayak kurang nen nendang gitu loh, Kak, kalau ganti pake teh gitu loh, dan kopi itu kayak lebih oke gitu gitu, Kak. Jadi, aku pernah coba dan hasilnya itu bisa dibilang, ya enggak cocok gitu, Kak, kalau di aku, Kak. Kalau ganti sama teh juga, mungkin ada saran minuman lain, Kak yang menurut kamu cocok?
Mmm, paham. Mmm, mengerti sih. Mmm. Oke oke. Eee, mungkin kalau dari aku yang bisa aku saranin itu sih, Kak, eee, coklat panas tadi gitu. Siapa tahu itu bisa mengganti apa namanya, eee, coffee intake-nya Kakak supaya dikurangi gitu. Karena kan agak repot juga ya, Kak, apalagi kalau misalnya melihat Kakak itu harus dalam kondisi yang prima di pagi hari, dan harus beraktivitas, eee, bekerja yang cukup panjang. Kalau misalnya, eee, pang apa ya kadar konsumsi Kakak untuk kopi nih sampai tengah malam, takutnya akan berdampak kepada tadi jam tidurnya Kakak gitu, dan mungkin Kakak juga bisa, eee, mencoba gitu ya, mengurangi konsumsi kopi di atas, misalnya di atas jam 6. Okelah kalau misalnya dari dari pagi gitu ya Kakak minum kopi nggak masalah. Tapi misalnya Kakak batasin kalau udah jam 6 gitu, mmm, sekiranya dikurangi gitu. Misalnya dari yang awalnya 2 gelas atau 1 gelas jadi 1/2 gelas, kalau misalnya memang tidak bisa langsung 1 kali, tapi nggak papa, Kak, perlahan aja. Kalau misalnya menurut Kakak nih kira-kira memungkinkan nggak sih hal tersebut?
Oh, oke. Iya. Mhm, oh, iya sih betul ya. Ke. Oke. Iya sih. Itu mungkin-mungkin banget sih, Kak, aku untuk mengurangi jatah kopi aku. Jadi kayak misalkan, mungkin 1 gelas itu dibagi 2 mungkin, Kak ya? Itu lebih lebih masuk sih di aku, Kak. Jadi aku kayak bisa minum 2 kali gitu. Tapi aku penasaran untuk yang coklat panas tadi, Kak, itu bagusnya tuh diminum kapan ya, Kak? Biar nggak ngeganggu waktu tidur aku di malam hari, gitu, Kak.
Oke. Kalau coklat panas ini kan, eee, nggak ada kafeinnya ya? Cuma mungkin perlu diperhatikan gulanya, gitu. Karena mungkin akan membuat Kakak, eee, lebih ben energi juga gitu kan, Karena gulanya. Mungkin Kak, Kakak bisa nge eee, melihat, kalau misalnya nih Kakak, lagi bosen gitu kan. Jam jam 8.00, terus Kakak mau ngemil, s coklat panas sebenarnya menurut aku nggak masalah sih, Kak. Di jam-jam 8.00, begitu. Asal tidak lebih daripada itu, gitu. Karena kan, konsumsi gula yang berlebih juga kan, agak, mmm, kurang baik, gitu ya untuk kesehatan. Dan mungkin ya Kak, kalau misalnya nih, eee, Kakak merasa m mungkin pada saat sore hari gitu, Kakak, eee, merasa agak, mengantuk. Daripada Kakak minum kopi, mungkin bisa diganti juga alternatifnya Kak, seperti power nap nih, 10 sampai 20 menit, gitu kan. Untuk menggantikan, eee, kopi itu. Dan mungkin Kakak juga bisa nih, kalau misalnya Kakak banyak minum kopi pada hari itu, jangan lupa Kak, dibarengi dengan minum banyak air. Supaya energi itu juga bisa stabil, gitu. Biar pun, eee, kafeinnya mungkin banyak yang masuk, tapi tetap Kakak seimbangkan dengan, konsumsi airnya juga, gitu sih, Kak. Kalau, dari Kakak gimana nih?
Yap. Oke, nih. Mmm. Yap. Oke, ini masuk akal. Benar. Oke. Yap. Oh. Iya juga, ya. Oh. Iya. Bener juga, Kak. Soalnya yang aku rasakan yang selama ini tuh aku seperti kurang minum air putih gitu loh, Kak. Kayak menurut aku air putih itu kurang kurang menarik gitu, Kak, untuk diminum. Karena kan yang pertama tidak ada rasanya kan, kayak rasanya kan tawar-tawar aja gitu kan dibandingkan dengan kopi, jadi aku biasanya tuh lebih memilih minum-minuman yang ada kafeinnya gitu, Kak, untuk menunjang hari-hariku gitu, Kak, dibandingkan dengan air putih. Tapi berkat saran kamu tadi karena kopi itu udah cukup mengganggu ya, Kak, di kehidupanku sehari-hari. Jadi kayaknya aku bakal coba deh, Kak, untuk mengkonsumsi lebih banyak air putih biar seimbang gitu, Kak. Sarannya kamu bagus banget sih, Kak. Tapi ada saran lain enggak sih, Kak, biar bangun pagi atu bangun pagiku tuh enggak terlambat gitu, Kak.
Oh, oke. Paham sih. Mmm, oke oke. Kalau menurut yang bisa aku sampaikan gitu ya ke Kakak gitu. Kalau misalnya untuk bangun lebih pagi, mungkin misalnya Kakak bisa selain membatasi minum kopi di malam hari, Kakak bisa membatasi, eee, konsumsi ini, Kak, gadget di malam hari. Karena itu juga kan takutnya akan memperlambat tidur Kakak, karena itu akan membuat Kakak terjaga. Terus Kakak pasang jam pasti untuk tidur itu jam berapa supaya Kakak bisa lebih mengontrol jam tidurnya. Dan kalau misalnya ah saran aku ya, Kak, kalau misalnya Kakak susah misalnya bangun pagi gitu ya, coba, eee, dulu untuk menyalakan alarm 1 jam sebelum. Jadi supaya Kakak setidaknya kalau misalnya Kakak mau ada ke-delay-delay nih, misalnya tambah tidur lagi tambah tidur lagi itu masih nggak apa-apa gitu, Kak. Karena Kakak udah bangun 1 jam sebelumnya gitu sih. Kalau menurut Kakak gimana tuh, Kak?
Ya. Ya. Oh, iya juga ya. Oke. Iya. Oke. Oke, benar. Oh, ya. Oh, iya. Itu masuk akal banget sih, Kak. Selama ini aku enggak pernah pakai alarm sih. Aku cuman kayak bangunnya sebangunnya aja gitu. Enggak pernah ada alarm atau bunyi-bunyi yang bisa gitu, Kak, dari sekitar aku. Makasih banget, Kak, sarannya aku jadi kayak punya gambaran dan aku jadi kayak pengen ngelakuin apa yang udah kamu saranin tadi, Kak. Karena ya bisa dibilang itu ngebantu banget sih, Kak, buat aku biar tidur aku tuh kembali semula dan bangun pagiku tuh kayak normal lagi gitu, Kak. Makasih banget ya sarannya, Kak, aku jadi tahu harus ngapain ke depannya nih, Kak.
Oh gitu. Siap, sama-sama senang banget bisa membantu, Kak. Semoga bermanfaat ya sarannya. Sampai jumpa.
Sampai jumpa lagi, Kak.